Ừm! Đúng rồi bạn ạ! Đấy, mà ngoài ra những cái đứa nhỏ nhỏ như thế, nó rất là thích, ừm, cái tiếng ồn trắng. Đó, ừ. Đấy, cũng rất là hay nha. Mà cái tiếng ồn trắng đấy nó, ừm, rất là à, những đứa trẻ nó cảm thấy nó an toàn ấy, và nó dịu, thực sự là như thế. Ờ, khi mà ngủ thì bạn có thể, à, để một cái loa nó, à, bé bé ở bên tai thôi. Ờ, hoặc là cách xa, cách xa tầm 2 mét, 1 mét gì đó chẳng hạn. Rồi, à, cho con nghe tiếng ồn trắng và tập làm quen thì lúc đấy con sẽ sẽ dễ đi vào nước ngủ hơn mà bạn lại còn nhàn nữa chứ. Đấy. <laughs> Ừm.
Ừm. Ủa, thế à? Ồ! Hay thế! Ừm, ừm. Ồ! Ừm. À! Vậy á hả? Ồ, bây giờ mình mới nghe cái chuyện đó là trẻ con nó thích cái, gọi là, cái tiếng ồn trắng hả bạn? Kiểu như là những cái âm thanh mà nhè nhẹ, du dương đồ đó, phải hông? Ồ! Ừm, hay vậy ta!
Đúng rồi! Đó. Khi mà bạn cải ừ, khi mà bạn đã cải thiện cái giấc ngủ của con rồi thì bạn cũng sẽ có thời gian. Tại vì mấy đứa nhỏ mà, nó ngủ nhiều lắm, nó không phải là là á mà giấc ngủ của nó thì thì nó không dài, đúng không bạn? Đó, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà nó ngủ thì bạn cũng có thể, à, đi làm những cái công việc khác. Đó, ví dụ như là, ờ, bạn, ừm, cũng không biết là nên làm những cái công việc gì, thời gian sắp tới hoặc là hôm nay bạn nên làm cái gì đầu tiên thì trước hôm đấy, à, bạn nhờ chồng bạn chẳng hạn là "Ờ, anh xem giúp em, ngày mai em cần những làm làm những công việc gì thì liệt kê ra giúp em." Đó, đúng rồi! Ờ, nhờ chồng bạn giúp đỡ, sắp xếp lịch cho bạn để ngày mai bạn có thể, ờ, làm theo một cái guồng thì nó sẽ dễ dàng hơn đấy.
Ừm, ừm. Ừ. Ừm. À! Cũng hay nha. Ồ! Ừm, ừm. Ồ! Ừm. Ừm, ừm. Kiểu như là cái tâm trạng của mình hổng vui á. Cho nên là mình, ừm, nhìn chồng mình bực bội, cho nên mình cũng hả, không có tận dụng được chồng mình mấy đâu bạn. Mà phải ha, kiểu như là, mình càng không nhờ á thì á hả, càng không biết được á là vợ của mình đang vất vả, đang tâm lý thế này thế kia mà cần phải hỗ trợ, đúng không? Bây giờ mình cứ tạo ra cái điều kiện đi, mình cứ yêu cầu rõ ràng đi. Bây giờ mình hổng nói gì hết trơn, làm sao mà biết để mà giúp mình, đúng hông bạn? Bây giờ mình cứ nói ra rõ cái nhu cầu của mình đi nè, rồi yêu cầu tạo công việc cho làm á, thì chắc chắn là sẽ hiểu biết hơn rồi đó nè. Hay đó bạn!
<laughs> Đó! Đúng rồi! Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đấy. Đó, khi mà không nói thì thì người ta đâu có biết cái gì mà người ta làm đâu? Mà như thế thì là cái tâm trạng của bạn nó nhìn khi mà nhìn thấy người ta ngồi không như thế cũng bực chứ, đúng không? <laughs> Ờ, xong rồi á cũng có thể bạn cũng có cân nhắc, ờ, hoặc là, ừm, gia đình bạn có một cái kinh phí nuôi con nhất định thì có thể, à, à, thuê bảo mẫu. Đó, cũng là một cách mà. <laughs>
Ờ, thôi đúng rồi! Ừm. Ừm! Đúng, đúng, chính xác nha! À! Ừm, ừm. Ừ, cái đó thì cũng hay! Thực sự là mình cũng có nghĩ tới việc đó nha. Một á là mình nghĩ là có thể mình thuê mấy, à, bà thím, bà dì ở dưới quê đó. Hai là mình có thể là thuê dịch vụ của cái người chăm chuyên nghiệp theo giờ. Đó, mà mây bây giờ bạn thấy bạn nói như vậy mình cũng thấy rất là hợp lý nè. Nói chuyện với bạn xong thấy bớt lo lắng hẳn luôn đó bạn. Cảm ơn bạn nha.
Đúng rồi. Đúng rồi! <laughs> Ừm. Rồi tạm biệt bạn nhá.